باقول لك إيه بقى، أنا عايز أسألك كده، إيه هو رأيك يعني في نظام التعليم الحالي في بلدك؟
بُص، هو من وجهة نظري الشخصية، نظام التعليم في أي بلد أيًا يَكُن، هو حَجر الأساس، لإن البلد ديّة تتقدَّم أو تتأخّّر. فبالنسبة لبلدي أنا شخصيًا في نظام التعليم، أنا شايف إن في طَفرة أو في تطوّر رهيب جدًا بيحصل. طبعًا مشكورًا الوزير ومشكورًا رئيس الجمهورية، هم اللي قايمين على الكلام ده.
آه. آه. يعني أنت أنت شايف إن الت الت التعليم عندك تطوّر في مصر؟
آه، أكيد طبعًا. يعني تطوّر بمنظور رهيب جدًا، ولكن ده ما يمنعش إن في نقاط سلبية لسّه موجودة.
إمم. تم تمام، حلو أوي. طب قُل لي كده ف نبدأ كده في الأول بقى، أنت من التعليم أنت أنت أنت أصلًا بتشغل إيه دلوقتي؟
أنا باشتغل مُدرِّس.
آه. ده يعني يعني خَير من يُدلِّنا على الموضوع دوّة، يعني أنت أ في قَلْب الأحداث. يعني عارف لو جِبتك من من قَلْب العاصفة تقول لنا على العاصفة ك أخبارها إيه؟ طيب، أنت بقى قبل قبل ما تبقى مُدرِّس، أنت بقى قُل لي، آآ أنت تجربتك الشخصية أصلًا في التعليم كانت إيه؟ حسّيت يعني ن يعني هي فعلًا جهّزتك لل للحياة والّا أنت ال يعني كان العامل كان الأكبر لبيتك، للأسرة يعني؟
بالضبط يعني. <laughs> أنا في قَلْب العملية التعليمية نفسها. بالضبط كده. هو بُص، هو للأسف طبعًا نظام التعليم على أيامي أنا، يعني بصراحة ما كانش أحسن حاجة، آآ لإنّ هو كان مُعتمِد باعتماد تام على نظام التلقين وليس التعليم، لإن في فرق كبير ما بين التلقين والتعليم.
إمم. تمام.